Ừm, mình có một không, tức là, mình cài thì mình vẫn cài. Nhưng mà, tức là, sẽ là một cái thời gian là mình sẽ quen ấy, mình sẽ quen giấc cái tầm giờ đấy, cứ tầm giờ đấy là mình sẽ dậy. Tức là, cái lúc mà cái lúc mà mình đi làm, mình đi làm ở, à, mình đi làm Chợ Rẫy thì, ờ tức là, lúc đấy mình mình không, a mình, tức là, mặc dù đi làm rất mệt, nhưng mà về và, tức là, ngày nào cũng làm như ngày nào nhưng mà mình không thể dậy được cái giờ đấy. Và mình, kiểu, lúc nào cũng chỉ muốn nằm thêm thôi. Nhưng mà đến khi mà mình, ờ, mình, tức là, mình mình học xong, xong rồi mình nghỉ xong rồi, ờ, tức là, mình sẽ làm một cái công việc khác, tức là, làm một công việc khác nhưng mà nó chỉ cũng chỉ là một công việc làm thêm thôi, nhưng mà lúc đấy mình lại có một cái thói quen dậy sớm. Tức là, mình cảm thấy nhị ừ.
Ừm. À, OK dữ. Ừm. Mình hiểu, ừm. Ừm. Ừm. OK, hiểu. Ừm. Ừm, tức là bạn dậy là tại vì tại vì bạn bắt buộc phải dậy, đúng hông? Và bạn sẽ phải chuẩn bị đi học, đi làm các kiểu.
Cũng cũng cũng cũng không hẳn, cũng không hẳn, nhưng mà, tức là, như kiểu là, mình dậy vì một cái thói quen là như, kiểu là, mình mình đánh hơi được mùi tiền ấy, mình đánh hơi được mùi tiền nên là mình dậy ấy chứ còn có lúc có có thể là như, kiểu, tưng
Ừm, OK. Ừm. Ừm, hay quá! Vậy thì cái thói quen buổi sáng của bạn khi mà bạn thức dậy là bạn làm gì?
Ờ, cái thói quen của mình ấy thì tất nhiên là mình sẽ, a, khi mà sau khi báo thức xong thì mình dậy nè, mình dậy thì mình có thể là nằm, à, một vài phút gì đấy trên giường. Sau đấy thì mình sẽ, ờ, dậy xong rồi mình, à, đánh răng rửa mặt. Đánh răng rửa mặt xong thì mình sẽ, a, ăn một quả táo. Mình sẽ ăn thường mình sẽ ăn một quả táo, sau đấy thì mình mới, a, tính đến việc là sáng nay mình ăn gì. Nói chung là, ừm, ừm, mình mình
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thú vị quá ha! Khoan xí đi, sao lại ăn táo vậy? Là một cái, a, à, ờ, nghi thức gì hay là một cái a <laughs>
Ờ. À, không không. <laughs> Nó, a, đối với mình thì nó là một cái thói quen tốt cho sức khỏe. Mình nghĩ là như vậy tại vì là ng khi mà có một cái câu nói mình không nhớ là tiếng Anh hay như nào, nhưng mà ý là nó sẽ, ừm, như kiểu là, mỗi ngày một quả táo thì nó sẽ giảm thiểu cái khả năng ung thư đi ấy. Thì, à, thật ừm.
Ờ. Ừm. À, OK, vậy thì thì mình hiểu là bạn là một người rất là chú trọng sức khỏe, đúng hông? Và bạn thích ăn sáng, kiểu, rất là vì sức khỏe và đầy đủ, mình hiểu vậy, đúng hông?
Không. Tức là, mình ăn vì mình thấy nó ngon thôi chứ. <laughs> Nhưng mà nhưng mà thực sự là, ừm, tức là, mỗi mình thấy là, ừm, buổi sáng ăn táo thì nó cũng cảm giác như là tiêu hóa nó cũng tốt hơn này, xong rồi mình cảm giác là nó cũng, a, cảm giác nó cũng vừa đủ năng nượng, kiểu, kiểu thực ra là sáng nay mình ăn một quả táo thì mình thấy nó cũng hơi đói. Nhưng mà nhưng mà, tức là, mọi ừm, tức là, bình thường sẽ là tùy hôm tùy hôm nhưng mà thường thì mình sẽ ăn táo xong rồi mình ngồi một xíu, có thể là mình sẽ bật nhạc này. Xong rồi sau đấy thì mình sẽ a, ờ, nấu ăn sáng, có thể là có ngày thì mình nấu mì tôm hoặc có ngày thì mình rang cơm. Nhưng mà nếu mà ví dụ mình lười quá thì mình có thể là ăn sáng ở ngoài. Nhưng mà thường mình ấy, thường thì sau khi mình dậy mình làm một vài thứ xong mình sẽ bật bật nhạc, kiểu, kiểu như vậy.
À. OK. Ừm. Hay quá ha! Ưm, ừm. Ừm. Ừm. OK. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, hiểu, tức là bạn ăn táo, nhưng mà nó chỉ là một cái, a, bữa ăn nhẹ thôi. Sau đó bạn vẫn sẽ ăn sáng đầy đủ, chứ hông phải là ăn táo thay cho bữa sáng, đúng hông?
Ừm. Ừm. Ừm.

Không, thật ra là mình ăn nhiều vào buổi sáng, còn buổi trưa với buổi chiều thì mình ăn như buổi sáng, chứ mình không ăn nhiều. <chuckles>
Ừm. Ừm, ô kê. <laughs> Vậy thì có một cái ừm, hồi nãy nghe bạn nói là bạn sẽ nghe nhạc nè, ừm, thì đó là ăn uống và, coi như là, thư giãn đi, thì có cái món nước nào mà sáng sớm bạn sẽ phải uống hông? Kiểu, mình thấy, ờ, người ta hay uống cà phê sáng chẳng hạn, thì bạn có phải là một tín đồ của một thức uống nào đó bữa sáng?
Ừm. Ừm. Ờ. Thực ra nhá, mình thì cũng cũng khá là thích cà phê đấy, nhưng mà mình bị một cái là tức là sau cái quãng quãng thời gian là mình cũng có tạo cho mình một cái thói quen là giảm cân ấy. Thì tức là sau cái đợt đấy ấy, mình mình bị cờ khi mà mình uống cà phê mình sẽ bị say ấy, tức là mình bị, kiểu, cảm giác nó ừ, nó nó sẽ bị nó bị khó chịu ấy, nên là thành ra là mình, ờ, mình bỏ cái thói quen cà phê đấy và tất nhiên là khi nào mà mình ăn uống đầy đủ bữa thì mình mới dùng cà phê. Và, ừm, thực ra nó không phải là một cái thói tức là nó sẽ không phải là một cái thức uống, gọi là, cần thiết trong ngày của mình ấy, nó không phải ấy, nên thành ra là khi nào ví dụ, kiểu, đi chơi ừm.
Ừm. Ừm. A, bạn say cà phê. Ừm. Bỏ cà phê hông? Ừm. Hiểu. Ừm, ừm. Tức là bạn uống cà phê bạn thích thôi, tức là lúc nào bạn vui, bạn khỏe, bạn no đủ thì bạn mới uống, còn không thì thôi.
Ừm. Đúng. Đúng rồi. Ừm, tại vì mình thấy ấy thực ra là cũng có những cái người mà người ta có cái thói quen là khi mà buổi sáng bắt đầu bằng một ly cà phê ấy, nhưng mà thật sự thì có tức là mọi người thích những cái ly cà phê đắng, kiểu, ly cà phê, ơ, đôi khi không cần sữa này, nhưng mà với mình thì buổi sáng, ờ, nếu mà tức là nếu mà uống cà phê á là phải có sữa là cái thứ nhất và cái thứ hai là mình lại còn tín đồ của cà phê muối nữa, mà nên là thành ra là, ừm, nó nó mà nếu mà cà phê muối chú Long thì cũng được.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. OK. À, cà phê muối. <chuckles> Ê, mình vẫn chưa biết là cà phê muối nó có gì ở trỏng luôn á, là cà phê và muối à?
Ơ, cà phê muối nhá, thì, ờ, thì tại vì nhá, tại vì mình là một, ờ, người, ờ, có thể là pha chế được, nên là thành ra là mình sẽ nói cho bạn biết. Tức là cái cà phê muối ấy thì nó sẽ có 2 phần là 1 phần là phần cà phê và một thứ h phần thứ hai nó sẽ là kem béo. Thì, ờ, nó ừm, nó ừ, nó nó nó tức là nó, á, cái phần kem béo đấy ấy thì nó sẽ cho cả muối vào, thì tức là nó sẽ mặn mặn và béo béo, thì tức là nó có thể nó có thể pha bằng cái, ơ, cái cái bột nó gọi là cái gì nhỉ, cái sữa béo, hoặc là nó có thể pha bằng cái, ơ, cái muối gì ấy, mình không nhớ rõ tên lắm nhưng mà nó cũng là một cái loại, gọi là, để mà pha khi mà nó đánh lên thì nó cũng sẽ lên lên bọt ấy, nhưng mà nếu mà ngon hơn thì ăn bằng cái kem béo đấy, cái kem béo ấy thì sẽ ngon hơn. Thì mình cũng cũng từng mua về, mình cũng từng, kiểu, pha buổi sáng này nhưng ừm, mình tự pha được mà.
Ừm. Ừm. Ừm. À, kem béo, mình tưởng là muối chứ. <laughs> À, hiểu. Ừm. Sữa béo. Ừm. Ô kê. Ừm, hay quá ha. Bạn tự à, bạn tự pha chế hả? Ừm, hay quá ha, thích quá ha. Vậy thì mình nghe, ừm, giống như kiểu, là buổi sáng của bạn nó được lập trình sẵn rồi, mọi thứ ơ, ừm, luôn luôn như vậy á, thì có lúc nào mà bạn, kiểu, bị ai đó làm phiền, hoặc là làm ảnh hưởng tới cái lịch của bạn, rồi bạn khó chịu không?
Ừm. Ừm.

Cái này thì, à, thật sự là hơi khó này, tại vì, à, như kiểu là, ừm, bạn này hình dung rằng cơ thể mình đôi khi 1 ngày ấy nó phải tối thiểu nó sẽ phải ngủ như vậy thì nó mới có thể đủ được ấy. Nên là thành ra là không thể, kiểu, ờ, gọi là, ừm, ưm tức là mình không thể ép bản thân mình, như kiểu, là đêm hôm trước mình, gọi là, 3:00-4:00 mình mới ngủ mà sáng hôm sau mình 6:00 mình dậy, thì nó không có cái chuyện đấy. Đó, tức là cơ thể mình nó cũng biết mệt, nó cũng nó cũng sẽ có những cái phản kháng nhất định và thật sự là mình thấy là là từ khi nhá, từ khi mà mình có cái thói quen mình đi ngủ, gọi là, ngủ sớm ấy, thì mình thấy là cái việc mà cái thói quen dậy sớm của mình nó cũng là một cái gì đấy nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, nó không ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đồng ý. Ừm. Ừm. Vậy đó, bì, ờ, cũng hồi trước bạn cũng đã từng thức khuya xíu, đúng hông? Xong bạn điều chỉnh lại á, thì cái đoạn đó bạn điều chỉnh như thế nào? Bạn có thể ch chỉ cách cho những người muốn giống bạn hông?
Ừm. Ừm. À, thật ra là tại vì ấy vấn đề là khi mà mình thức đêm thức hôm ấy là lúc đấy tức là buổi sáng mình không mình không cần phải làm một cái việc gì đấy nó quá nhiều hay là mình không tức là mình dậy cũng được mà không dậy cũng được. Nhưng bây giờ ấy, mình không dậy là mình là mình có lỗi với bản thân mình, mình có lỗi mấy cái túi tiền của mình nên thành ra là bản thân mình bắt buộc mình phải đi ngủ, mình phải đi ngủ, nếu không thì hôm sau mình sẽ rất mệt, mình không thể làm được cái gì hết. Thế nên là mình nghĩ là ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Ô kê. Ừm. Ừm, OK. Lời khuyên lời khuyên cho các bạn trẻ là để dậy sớm thì hãy đi làm đi <chuckles> và công việc nó sớm một chút, đúng hông?
<laughs> Đấy, nói chung là khi mà bạn có một công việc rồi ấy thì lúc đấy bạn sẽ có ý thức hơn về cái chuyện mà, như kiểu là, ngủ sớm, nhưng mà nói chung là nếu mà dễ dàng hơn ấy thì tốt nhất là bỏ cái điện thoại sang một bên và thực ra nói thế thì hơi lý thuyết tại vì là, ừm, thật ra là bỏ điện thoại sang một bên ấy mà vẫn không ngủ được, vẫn còn cảm giác tức ấy, thì cảm giác nó còn trằn trọc x10, <chuckles> nó nó còn khó chịu hơn là cái lúc mà, kiểu là, không ngủ được nhưng cầm điện thoại.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Hiểu, và OK. OK. Lý thuyết là bạn nên bỏ cái điện thoại ra một bên. <laughs> Nhưng mà thực tế là bạn có làm được hay không thì hên xui. <chuckles>
Nói chung là mình nghĩ là ừ, lý thuyết, đúng. Nên nói chung là lý thuyết ừm, ừm. Ừ, đấy. Tại bản thân mình ngày xưa mình cũng đã từng như vậy rồi, nhưng mà khi mà mình, à, cảm giác mình đi làm một ngày mình đã thấy quá mệt rồi và khoảng tầm 10:00 thôi là mình đã bắt đầu mắt mình díu rồi. Thế thôi, thế là mình thấy là, ừ, đi ngủ khoảng tầm 10:00-11:00 thì nó cũng đẹp, nó cũng giờ hoàng đạo rồi thì thôi, ngủ sớm như thế thì thì sáng rồi thì mình cũng dậy sớm thôi. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Vậy thì <chuckles> đó có phải là một cách một cách là ban ngày làm cực lực vô cho nó mệt đi thì tối sẽ đi ngủ ngon, đúng hông?
Ừm.

Đúng rồi, rõ ràng là tại vì mình ở một mình, à, nên là thành ra là những cái đấy thì nó cũng không có tác dụng nhiều. Nói chung là chỉ có đôi khi là khi mà mình buổi sáng mình còn chưa muốn dậy ấy thì cái loa phường ấy, cái loa cái đài phát thanh ấy, đôi khi nó năm giờ mấy nó đã phát rồi. Và lúc đấy thì tất nhiên là bản thân mình nà không có thói quen dậy sớm cái tầm đấy, nà thôi mình, <tsk> gọi là, bỏ qua, mình đi ngủ tiếp. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ừm. À, hiểu. Ừm. Ừm. <chuckles> Ờ, chỉ có cái loa phường nó làm phiền mình thôi, đúng hông? Chứ còn chưa có ai làm phiền cuộc sống của mình.
Ờ, đúng, chỉ có cái loa phường nó làm phiền. Đúng, chính xác!
Vậy thì, ờ, ờ, đó Ừm, mình, ừm, mình, ừm, hừm, thí dụ như có ngày nào mà mình, kiểu, sáng mà mình, kiểu, buồn, mà mình hổng muốn thức dậy, kiểu như, chán mình hông muốn thức dậy hông?
Ừm, mình nghĩ là mình chưa bao giờ rơi vào cái trường hợp như vậy. Nói chung là, ờ, mình tức là nhá, cái có nó sẽ tùy từng cái thời điểm mà mình sẽ có những cái thói quen buổi sáng khác nhau. Ví dụ như, kiểu là, có cái thời kỳ mà mình sẽ ngủ khá là trễ này, nhưng mà sau đấy thì nó sẽ làm nó sẽ là tùy từng cái thời kỳ mà mình làm cái công việc gì, hay là mình, ừm, học những hoặc mình học cái gì ấy. Ừ. Và có thói quen khác nhau, lịch sinh hoạt khác nhau thì, kiểu như vậy, nhưng nói chung là mình nghĩ là khả năng thích ứng của mình nó cũng khá là nhanh và nó nó không hẳn là, kiểu, ờ, khắt khe đến độ là nhất nhất là mình sẽ phải như vậy, nói chung là mình sẽ tuỳ. Tuỳ hoàn cảnh nó sẽ, ừm, gọi là buổi sáng nó sẽ bắt đầu như nào.
Ồ, wow. Ừm. Ừm. Ờ, tùy theo công việc mà bạn sẽ có một cái, a, lịch sinh hoạt khác nhau. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, hiểu.